Ой, ну, сохранять культурную идентичность сложно, когда ты в отрыве от своей культуры. И музыка это 1 из вариантов, как можно это сделать. Потому что
Например, как в эмиграции?
культурная идентичность- это во многом про самоощущение. И когда человек отрывается от, э, своего дома, ну он н начинает ощущать себя, ну, странно. Очень н немного есть людей, которые могут комфортно себя чувствовать в роли, э, гражданина мира. Понимаешь?
Мгм. Мгм. Да, н-да. То есть ты, э, вот говоришь именно про эмиграцию?
Вот. И и и им необходимо и Да, я говорю в 1 очередь про эмиграцию. В целом, м мне кажется, если человек проживает, там, на территории страны, где он родился, то там у него не должно возникать проблем с, э, культурной идентичностью. Хотя, м, всякое бывает, всякое бывает. Вот.
Мгм. Мгм.
Ну, вот знаешь, что касается смены, и и я бы мог что сказать? Вот, э, в этом плане мне вспоминается этот художественный фильм, э, "Жмурки", если пом знаешь такой.
И как? Ага. <smacks lips> "Жмурки"? А вот знакомое название, но не помню, о чём там было?
Э, э. Ну, это ре режиссёра Балабанова, э, про, м, про бандитов фильм он снял.
Ага. Ну хорошо, э, не помню сюжет. Мгм.
Ну, в общем, я хотел сказать, что там был перс пе пе персонаж в исполнении Дмитрия Дюжева, э, Саймон, вот, который фанател от Америки. И чё он делал? Он смотрел там комиксы, по ним он типа учил английский, и слушал американскую музыку. И в общем, что я хочу сказать. <smacks lips> По себе знаю, что, м, это помогает для того, чтобы если не сменить свою культурную идентичность на американскую, то, по крайней мере, прочувствовать американскую культурную идентичность. Вот я, например, считаю, что я, несмотря на то, что человек из России, я культурную идентичность американца чувствую просто прекрасно. Вот. То есть я знаю все отсылки, все анекдоты. Всё знаю. М, прекрасно с американцами у меня получается общаться.
Мгм. Мгм. Даже так? Ага.